ちょっと相談があって。
うん。
家事とか、日課の優先順位がちょっと、決められなくて、なんかルーチーンとしてあの、何も考えずにあのテキパキこなしたいんですけど、結構気分で、あの、今日はこれしよっかな？みたいな。なんかその時の気分で、もうだらだらやってしまうので。
うんうん。 はい。 うん。 うん。 うん。
そこもうちょっと効率化したら、もっと綺麗な家だったりとか、なんか素敵な暮らしができるんじゃないかなと思って。
うん。 ああ、なるほどね。なんかあれですか？今、今の時点では、なんかこう時間の無駄遣いしてるなみたいなに、そうやって感じてしまう時とかあるんでしょうかね？
ああ、なんか時間の無駄遣いまではいかないけど、本当に気分でやりすぎて、なんかもうちょっと仕事みたいに、あのテキパキこなせたら、なんかいいんじゃないかなっていう漠然と。
うん。 うん。 うん。 おお、なるほど。うんうんうん、まあ、あれですよね、なんかこう、優先順位みたいのがちゃんとはっきりしてると、なんかそれをまず中心にあのね、優先順位が高いものから中心にやっていくっていう感じがするので、結構あのん、なんだろう、流れが作りやすいみたいな、便利っぽいっていう感じもありますものね。
思ってで、あ あ、確かに優先順位か。なんか
うん。 うん。
ちょっと前、なんか結構ほんとに気分で、なんか丁寧な暮らしをしようっていう気分の時と、なんもやりたくないっていう気分の時があって、 あ。
うん。 うん。 <chuckles> うん、ありますよね。うんうん。
なんか、丁寧な暮らしの気分の時は、ま、毎日、じゅま、毎日最初は、ま、ごちゃごちゃしてるからいちじかん掃除してみようと思ってタイマー押していちじかん掃除して、で、それで、だま、あらかた綺麗になったら、それを保つために次は10分、ま、1日10分掃除するだけでも全然違うわって思って
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。
やったんですけど、それが、ま、全然続かなくて。
はい。 <laughs>
それ続いたらほんとずっと綺麗だし、なんか整頓されたいい暮らしができるのになって思っちゃって、だからこう日常そうですね。
うん。 そのううん、うん。あの、そのね、あの、続かなかった、とりあえず始めてみたんいい感じだなと思って始めてみたんだけど、続かなかったってことなんですけど、その続かなかった理由っていうのは、ご自分で考えると何だと思いました？
はい。 何なんでしょうね。なんか元の根がずぼらなのか、ま、朝起きて、え、なんかやりたくないってなって、今日はいいや、今日はいいやが、ま、明日もいいやみたいな。
<laughs> うん。 うん。 あ、なんか うん。 あ、でもそういうなりますね。うん、なんかこうやる気がある時とない時ってありますもんね、なんかね。うーん、うん。
で、なんかね。 そう、なんかあるんですよ。だけどなんか多分、普段の生活の中で、自分の中で掃除の優先順位が、結構低いんじゃないかっていう風に思って。
うん。 うん。 お、なるほどね。
それをどう、ま、掃除第一までは行かなくても、ある程度上位の方に意識として持っておきたいなみたいな感じですね。うん。
うん。うん。 うん。 うん。 あ、お、なるほどね。じゃあ、あれですか、あの、この家事の、あの優先順位の中で、こうお掃除の優先順位をちょっとこう上げていきたい感じなんですかね？
あ、そうですそうです。はい。
おお、なるほど。今、じゃ、あの、お掃除は、じゃあ、あんまりこう、優先が高くない位置にあると仮定して、今他の家事の中でどんなものが優先順位が高い感じですか？
はい。 私は、と、料理が好きなので、あの、料理は結構優先順位高いんですよ。
うん。 うーん。 なるほどね。あ、でもお料理って結構あの、時間かかるのでね、なんか、他のこと、他の家事が、こう、こう、結構手抜きになってしまうのも、なんか、ま、手抜きっていうほどじゃないのかもしれないですけれども、こうあの、ね、あの、後回しにしてしまうのもなんか分かる気がしますよね。
あ、やっぱそういう感じはあるんですね。うんうん。
うーん、だってお料理結構手間かかりますもんね、初めから終わりまでやるとね。
そうですよね。あのお皿洗いまでが終わりかって言われると、ま、お皿洗いを、あの、そん時にする時もあるけど、ま、大体、ほったらかしてますね。
うーん。 うん。 <laughs> あ、ま、でもほったらかしっぱなしっていうわけにはいっていからいかないと思うのでね、あの、いいい最終的にやるわけですもんね、結局ね。
<laughs> あ、そう、うん。 あ、結局ね、なんか溜まって、溜まってて1週間に2、3回で、ぐらいですかね。毎日できないんですよね。
うん。 お、うん。あ、それで済みますか？
そうなん。 あ、そうですね。あの、今んとこ2人暮らしなので
ああ、なるほどね。うーん、ああ、でもそれって別にあんまり、こう、え、自分でほんとにこう、ああ、やだな、こんなに溜めちゃってってすごく気になってるんじゃないような限り、なんか、こう、ほらいいように考えるとですけど、あの、お水、あの、節約みたいな感じで考え
そうですよね。 <laughs> <laughs> ああ、節水。あ、確かにね。確かになんかその、もうほんとにどうしようもないってまではいかないし、ま、ゴミの日って週に2日あるじゃないですか。あの、排水溝のゴミとかをゴミの日で捨てちゃいたいので、あの、ま、それに合わせたタイミングで綺麗にするっていうスパンなんですよね、今は。
うん、うん。 うーん。 はいはい。 うん。 うん。 あ、ん、やっ、自分の中で、こう、やっぱりなんとなくそういうリズムっていうか計画があるわけなんですよね。あの、ゴミの日に合わせてってね。
いや、一応ね、はい。
うーん。
ああ、どうなんですかね、一般的にどうなんだろう。綺麗好きな人だったらやっぱり都度都度ねピカピカにして、しれないし。 みておくってるかしら、ちょっと不潔かしらみたいな、思っちゃうんですよね。
うん。 <clears throat> うーん、まあ、すうーん。 いや、でも、あの、変な話虫が出てくるとかそうゆんじゃないんですよね？
<laughs> ま、そうですね。ほんと夏場に、ま、よっぽど放ったら、小バエが2、3匹飛んでてやだなみた <laughs> 時はねありますけど、それぐらいは、ギリ、ギリそれですね。大量発生とかだったらね、も、ほんと嫌ですけど、ね。
うん、ふん。 <laughs> うん。 そうですよね。ああ、でもね、あの、ちょっとほんとに私思うんですけれども、本当に、こう、お掃除のことが、こう、お掃除したくてもなんかこうやる気にならなくって、周りがちょっと散らかっちゃってるとか、ほんとに、こう、心に、こう、気がかりな時っていうのはなんか、こう、なんか気になっちゃって、あの、あんまりこう幸せ度があまあまり上がらない気がするんですよ。でも、うん、うん、でも今もしもね、あの、そこまでそんな幸せ度が、こう、掃除がししあの、あんまり思うように進んでないからって、あんまりこう幸せ度がこう下がってないっていう感じで、普通に生活できてるんだったら、あんまりそんなにこうゆうそんなにこう深刻なまでほんとにこう汚いくないんじゃないですかね？
あ、予防 はい。 うんうん。 ああ。 いやうん、ね、うん。 うん。 ああ。 いや、どうなんですかね。なんなんか、あの、なんだろうな、なんかいや、確かに、もう、めっちゃくちゃ汚かったら、まあ、憂鬱になするかもなんですけど。
<laughs> うん。 うん。 うん。
綺麗すぎても落ち着かない部分もあるんですよね。なんか程よく生活感が残るぐらいが1番個人的には安心して
ああ、はいはい。うん。 うん。 うん。
で、それで、あんまりピカピカすぎないようになっちゃうのかなっていうのはありますね。ん、ん。
うん。 うん。じゃ、今の、こうね、お掃除はそんなに、こう、優先順順位が高くないけれども、今の、この、お部屋の状態であるとか、キッチンの状態であるとかっていうのは、結構、まあ、気に落ち着ける感じなんですかね。
うんうん。 あ、そうですね。個人的には好きなんですよ。ただ、なんか、あの、う女の子の友達と比べた時に、あの、友達んち行った時、結構綺麗だったりするじゃないですか。
うん。うん。 うん。 うーん。はいはいはい。
あ。「来るから掃除してるのよ」みたいな風には言うけど、あ、の、この、ちゃんと女の子の部屋や、みたいな感じになった。
うん。 うーん。<laughs> なるほどね。そういうのはね。や、比べてしまうとそれはちょっと、あの、何事も同じように、やっぱり、こう、隣の芝生は青く見えるってほんとにそうですよね、なんかね。でうーん。で、お友達がおっしゃってるように、多分やっぱり、こう、彼女も、こう、ね。お客様を迎える前に、こう、ガガガってやってるんじゃないですかね。
<laughs> あ。 ああ。 いや、そうですかね。 あの。<laughs> <laughs>。あ、なんかはそうかもしれないけど、なんだろう。なんか、あんまり私、排水溝にちょっと髪の毛が溜まってたりとか、あの、なんだろう、洗濯機の縁に
うん。 うん。 うん。 うん。
ほこりとか髪の毛ちょっとね、溜まっちゃったりするんですよ。あれをそこまで都度都度掃除しなくて、もうほんと気が向いた時に、わっ、汚なってなって、あの。す取るみたいな。あと、目が悪いので、コンタクトつけたら、うわ、誇りいっぱいあるやんってなるあの、そんな見えないんですよね。
はいはい。うん。 うん。 うん。 うん。 <laughs> ふ。 うん。<laughs> なるほど。見えないって便利ですよねたまにね、そうやってね。
なんか、とそこそこで、まま、気づかないのは幸せだけど、やっぱね かんじなんか、こう、やっぱりね、普段からしてる人じゃないと、あの、そんなあの何、せ洗濯機の内ら辺までピカピカなんてことはありえないすよ。
うーん。 うん。 うーん。<laughs>
側だけ整えたとして、多少は落ちてるはずなのに落ちてないんですよ、友達んち行ったら。驚愕して、え、女子ってそうなの？みたいな感じになって あの
うーん。 ああああ、うん。 <laughs> ね、まね、あの、それもすごく、個人差によると思うんですけど、もし、あの、どうしてもこう、掃除のね、優先順位を上げたいんだったら、あの、大好きなお料理をちょっと後回しにして、あの、この、お掃除、とりあえず、このおそうあの洗濯機のこの部分をすね、ちゃんと綺麗にするまで、お料理は今日はしません。って自分で決めてみてもいいかもしれませんね。
はい。 うん。 ああ。 あ、はい。 あ、確かに良さそう、なんか、ある程度綺麗にしてから掃除をあ、掃除じゃない、料理をしようみたいな風に、いいかもしれないです。うん。
うん。 うん。 うーん。 いいかもしれないですね。ちょっと試してみたら違いが分かるかもしれませんよ。
ね、なんかやってみます、それ。
うーん、是非ちょっと試してみてくださいね。
はい。 あ、すごい、ありがとうございます。なんか解決できそうな気がしてきました。
<laughs> うん、良かったです。応援してます。今日はありがとうございました。
はい。 ありがとうございました。